Hi, grüß dich. Und zwar geht es darum oder beziehungsweise ich würde gerne darüber reden, ähm, wie meine aktuelle Situation ist und wieso ich grade 'n Problem mit der aktuellen Situation habe und wie die mich grade einschränkt, oder beziehungsweise immer noch im Hinterkopf da rumgeistert. Und zwar geht es, ähm, um Ruck Rückschlag, den ich, ähm, vor 1 1/2 Jahren, ähm, bekommen habe, in Anführungsstrichen, ähm, und ich jetzt immer noch mitten drin in diesem Nachbeben mich befinde und, ähm, auch 'ne gewisse Scham habe, äh, vor vor vor Familie und Freunden, ähm, weil die Situation noch irgendwie anhält, beziehungsweise ich da noch mich befinde, rauszukommen, aber ich irgendwie noch nichts, äh, präsenti äh, nichts präsentieren kann, um zu zeigen: „Ah, ähm, diese diese Lebensumstellung, die die hat sich jetzt ins Positive geändert“, sondern es fühlt sich noch so an, ich mache was an dem Lebensumstand, aber, ähm, ich kann noch keine
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
keine, äh, glorreichen Erfolge, äh, präsentieren.
Mhm. Okay. Ähm, danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, das mit mir zu besprechen heute und das auch so, sage ich jetzt mal, offen teilst mit mir. Ähm, du sagtest jetzt, das ist, sage ich mal, 'n Zustand, der schon ungefähr so 1 1/2 Jahre anhält ähm, du musst natürlich nicht komplett ins Detail gehen, das ist völlig dir überlassen, aber ist das, ähm, sage ich mal, ein ein Rückschlag, der privat entstanden ist, der beruflich entstanden ist und der dann 'n Einfluss auf deinen, sage ich mal, inneren Zirkel hatte, oder wie kann ich mir das so ungefähr vorstellen?
Ja, ähm, also, was passiert ist, ist halt halt private äh, berufliche Ursachen, aber da hat sich halt mit ins Private gezogen, einfach, weil, ähm, um es s kurz zu fassen, ähm, dass mein Arbeitsverhältnis, was bis dato 8 Jahre anhielt, ist vor 1 1/2 Jahren v von heute auf morgen einfach gekappt worden, sage ich mal vorsichtig, ähm, und war dann halt von heute auf morgen arbeitslos. Ähm, und, ähm, hatte dann quasi erstmal mit dem Nachbeben zu tun, dann noch G Gerichtskosten und Gerichtsfall, weil ich dann halt auch noch um mein mein meine Auszahlung betrogen wurde, beziehungsweise das auch vor sich her geschoben wurde und, ähm, jetzt quasi ich mich immer noch befinde, ähm, 'n 'ne neue Arbeitsstelle beziehungsweise habe ich mich, ähm, selbstständig gemacht und bin halt noch in dem Prozess, aber ich habe jetzt noch keine beruflichen Erfolge in der Selbstständigkeit erzielt, dass ich hohe Gehälter oder was auch immer, äh, erzielen konnte. Und grade wenn man's finanziell betrachtet, ist es immer noch ein Rückschritt von vor 1 1/2 Jahren bedeutet, aber ich bin dennoch, würde ich sagen, mit der Situation im Gesamten schon glücklicher als vor 1 1/2 Jahren.
Mhm. Mhm. Oh je, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Vielen Dank dafür erstmal. Ja, das tut mir leid, dass, ähm, dir das passiert ist, dass du da einfach von heute auf morgen, ähm, gegangen worden bist, <snorts> sagen wir mal so, und dann auch noch so, ja, unheimlichen Stress einfach danach hattest. Ich, äh, kann mir auch vorstellen, dass das so 'n bisschen auch auf die Psyche gegangen ist, weil, wenn man da, sage ich mal, so wirklich aus allen Wolken fällt und dann danach noch so 'n, ähm, gesetzlichen Wirrwarr hat und Stress hat, das ist nicht einfach. Also, ähm, das kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das einen auch so 'n bisschen mitnimmt und, ähm, würdest du jetzt sagen, dass halt ne, weil du sagtest ja eben auch so, ne, der Rückschlag und, sage ich mal, der Fortschritt ist jetzt in 1 1/2 Jahren vielleicht noch nicht so groß, wie sich's andere aus deinem Umfeld vielleicht erhofft hatten, ähm, würdest du schon sagen, dass da auch viel Druck eben von Freunden und Familie kommt oder ist das eher Druck, ähm, den du den du selber machst, ähm, eben aufgrund dessen, dass, sage ich mal, da jetzt vielleicht schon eine gewisse Zeit vergangen ist.
Oh, sehr gute Frage. Also, w wie du schon richtig gesagt hast, ich verspüre Druck, aber ich habe nicht groß die Ursache betrachtet oder beziehungsweise die Quelle dieses Drucks, ähm, geschaut. Also, zum Beispiel Freunde und sowas, da verspüre ich eigentlich wenig Druck, ähm, das ist eher die eigene Scham und ich glaube, da ist auf jeden Fall der Druck, der einfach nur intrinsisch aus mir rauskommt. Und bei Familie ist es ein wenig Druck, einfach dadurch, weil man halt häufiger gesagt bekommt oder gefragt wird: „Ja, wie läuft es beruflich?“ Und ich habe das Gefühl, dass ich denen auch irgendwie was präsentieren muss, weil die sich sonst Sorgen machen, gar nicht, weil die 'ne gewisse Leistung sehen wollen, finanziell, sondern eigentlich nur, ähm, weil die halt einfach nur überbesorgt sind, dass das halt auch alles gut läuft, dass auch alles nach Plan läuft und dass ich nicht irgendwelche Probleme dadurch habe. Und, ähm, das macht mir zum einen halt passiv Druck, ähm, und zum anderen wahrscheinlich auch irgendwie in gewisser Weise, weil's so häufig nachgefragt wird, ähm, intrinsisch auch einfach 'n ein gewisser Scham, der sich bei mir breit macht, weil ich da halt noch noch nichts Krasses ihnen liefern kann.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe, verstehe. Ja, manchmal, weißt du, sind wir unsere größten Kritiker, ne? Sind nicht mal die Leute von außerhalb, sondern da sind wir selber, weil wir einfach, ähm ja, die Leute, die wir lieb haben, so, sage ich mal, unterbewusst nicht enttäuschen wollen, obwohl es manchmal, ähm, vielleicht gar nicht so wild ist und die eigentlich total lieb und supportive sind, ne? Aber ja, das ist das ist verständlich. Ähm, wie lange, ähm, hast du jetzt schon dein eigenes Business aufgebaut?
Äh, das eigene Business läuft jetzt quasi seit, hm, fast einem Jahr. Also, ich glaube, ähm, es ging los so die ganze Planung natürlich 'n bisschen länger, aber so offiziell, glaube ich erst ab Februar diesen Jahres, also, quasi kurz nach den, ähm, Steuern, wann's losgeht. Ähm, und genau, und jetzt halt was sind das, 10 Monate ungefähr. Und wir haben halt Gott sei Dank schon, ähm, die ersten Aufträge, dass da halt festes Einkommen kommt, aber, ich merke, dass das halt wirklich von Auftrag zu Auftrag noch ist und noch kein kein Jahresabo oder sowas, was abgeschlossen wurde, was wir anbieten können und wo ich weiß: „Ah, okay, dieser feste Betrag kommt jeden Monat rein“, sondern, wir viele Aufträge bekommen, diese halt abarbeiten, aber mal so, mal so der Monat. Aber eigentlich immer so positiv, dass das Unternehmen wachsen kann und gleichzeitig Gehalt ausgezahlt werden kann.
Schön. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Schön. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, das ist doch super, also, das ist ja absolut positiv. Ich meine, das in nicht mal 'nem Jahr zu schaffen, da kannst du dir selber auf die Schulter klopfen, kannst du stolz auf dich sein. Das ist 'n super Fortschritt und, sage ich mal, dass du im Endeffekt aus einer, ähm, sehr negativen Situation, ne dass du halt eben entlassen wurdest und dass es danach so 'n viel Drama gab dass du da, sage ich mal, aus diesem Negativen jetzt so was Schönes Positives gemacht hast. Das ist toll. Ja, also, da solltest du definitiv gar nicht so so viel an dir zweifeln und da möchte ich im Endeffekt auch grade so 'n bisschen mit meinen, ähm, Tipps einsteigen, eben auch basierend auf dem, was ich grade gesagt habe. Ähm, ich kann 100 % nachvollziehen, dass du extrem hohe Ansprüche an dich selber hast, ne, und die auch so 'n bisschen natürlich auf dein Umfeld überträgst, ne, weil, wie gesagt, die Leute fragen vielleicht auch mal, einfach auch vielleicht aus reinem Interesse: „Na, wie läuft's denn? Ist alles gut?” Und, ähm, das baut, wie du schon eben grade gesagt hast, so 'n bisschen externen subtilen Druck auf, auch wenn es eigentlich gar nicht böse gemeint ist. Ähm, versuche auch das in was Positives umzuformen, so schön, wie du es mit deinem Business auch gemacht hast. Ja, dass du es wirklich als als Feedback siehst, als als Nachfrage siehst und nicht als: „Oh Gott, wir wollen”, sage ich mal, „wissen, okay, machst du jetzt Kohle? Machst du keine? Äh, ist das besser? Ist es nicht besser?” sondern wirklich einfach, dass du's eventuell als reines Interesse wirklich wert ist, ob's dir wirklich gut geht. Was du eigentlich vom Kopf her auch weißt oder vom Herzen her auch weißt, nur der Kopf dir hier und da so 'n bisschen ein paar Streiche spielt. Macht das Sinn für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich danke dir auch, dass, ähm, du da so schöne Worte gefunden hast, ähm, und, ähm, wie du schon gesagt hast, es hat mir auch, äh, so 'n so 'n so 'n so 'n Auf Aufschlagen des Herzens quasi gegeben, als du gesagt hast, dass eigentlich ja schon was erreicht wurde, beziehungsweise dass es doch gut klingt mit dem Unternehmen, weil ich irgendwie gedanklich noch, wie du sch a auch wahrscheinlich 'n bisschen rausgehört hast, noch irgendwie festgefahren bin, dass ich da jetzt kein noch kein krassen Erfolg drin sehe, weil finanziell sich da noch nicht krass bei mir privat was verändert hat. Aber, ähm, das versperrt mir auch die Sicht auf die Ziele, die schon erreicht worden sind, oder den Weg, den man schon gegangen ist, und, ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube, des das müsste ich mir auch mal bisschen betrachten und auch, ähm, intrinsisch einfach 'n bisschen weniger selbstkritisch sein, weil dann auch die Kommentare oder beziehungsweise das Nachgefrage wie du schon richtig gesagt hast, ähm, was eigentlich voll positiv gemeint ist und einfach wirklich nur Interesseverkündung ist, ähm, das auch w was es auch ist, so wahrnehmen zu können. Und, ähm, deswegen, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen und das werde ich mal versuchen, zu verbessern beziehungsweise umzusetzen.
Mhm. Genau und und schaue auch, ne, grade sage ich mal, wenn wir so, ähm, über Reputation sprechen und allgemein über, sage ich mal, so 'n bisschen dieses interne Schamgefühl, was du vorher auch angesprochen hast. Du bist in der Lage, ja, nachdem du einen Rückschlag erlebt hattest, daraus was Positives zu formen und dazu noch Arbeitsplätze zu schaffen. Und das in 10 Monaten. Guck dir einfach mal online an, wie viele Leute das schaffen. Ja, ich sage jetzt mal, heutzutage selbstständig machen kann sich jeder, ne? Jeder kann irgendwie zur Handelskammer gehen, kann da irgendwie 'n Namen von irgend 'ner Firma eintragen lassen und sagen: „Huhu, ich bin Entrepreneur.“ Aber was die Leute wirklich damit machen, ist 'ne andere Geschichte, ne? Wir reden hier nicht nur von irgendwelchen Titeln, sondern wir reden auch wirklich davon, was machst du denn wirklich? Machst du wirklich Umsatz? Hast du vielleicht Mitarbeiter? Wie viel generierst du denn im Jahr? Und du bist in 10 Monaten schon so weit gekommen, dass du sagst: „Hey, du und dein Team, ihr generiert regelmäßigen, äh, äh, Geldfluss“, sage ich jetzt mal so, ne, du kannst deine Mitarbeiter bezahlen. Es ist völlig egal, wie viele Mitarbeiter du hast. 1, 2, 10, ist völlig egal. Es ist auch egal, ob die 5 Stunden in der Woche arbeiten oder 50 in der Woche arbeiten, darauf kommt's nicht an. Der Fakt ist trotzdem: Du hast in 10 Monaten was auf die Beine gestellt, was manche Leute in 5 Jahren nicht hinbekommen. Du bezahlst Gehälter. Du bist nirgendwo hinterher. Das ist 'ne richtige, gute Leistung. Und, ähm, das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, oder irgendwie was, das ist wirklich gut und darauf solltest du richtig, richtig stolz sein. Und das vor allen Dingen gibt dir 'ne wunderbare Reputation, ja? Weil, sage ich mal, diesen Stehauf ähm, Charakter zu haben, ja? So, einfach zu sagen: „Okay, ich bin hingefallen. Es war unschön. Es hat mich verletzt. Es tat mir nicht gut, aber ich habe das Beste draus gemacht.“ Das ist ja am Ende das, was wirklich, sage ich mal, 'ne starke Persönlichkeit und 'n Gewinner ausmacht, also, vielleicht solltest du mal versuchen, von der Perspektive zu sehen.
<snorts> Ja, äh, w ich kann wieder nur erneut, äh, „Danke“ sagen, ähm, und auch voll voll die schönen Worte hast du da gefunden. Also, das, ähm, habe ich wirklich so gar nicht betrachtet und, ähm, auch gar nicht gemerkt, ähm, wie du schon gesagt hast, also, das i ist auch schon 'ne Form von Reputation, die ich mir vielleicht oder, einfach die Möglichkeit, die ich geschaffen habe, auch für für für die Kollegen beziehungsweise Mitarbeiter, ähm, das habe ich wirklich tatsächlich gar nicht so betrachtet und, ähm, jetzt erst durch deine Worte so richtig realisieren können. Und, ähm, ich versuche, diese Energie, die mir deine Worte geschenkt haben, auch, ähm, umzusetzen, um noch weiter Gas zu geben, um den Mut zu haben, ähm, bisschen an mir wieder zu arbeiten, einfach zu verbessern und einfach das umzusetzen, was wir aus unserem Gespräch gerade entwickelt haben. Und deshalb wollte ich mich noch einmal sehr stark für für deine Schollen schönen Worte, ähm, bedanken und für dein offenes Ohr.
Ja, natürlich, sehr gerne. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und, ähm, glaube an dich selber. Du schaffst das.